Oh. Waduh. Nyenyak tuh, ad eee, selain itu mungkin, ada lagi nggak, Kak? Yang, Kakak punya?
Selain, eee, kalau saya ada kebiasaan sih. Kalau misalnya tidur itu, eee, saya selalu matiin lampu. Saya nggak bisa tidur dengan, eee, sinar lampu yang terang. Karena menurut saya itu kayak, saya nggak bisa membedakan, mana siang dan mana malam, kalau terang gitu. Jadi saya heeh. Eee, selalu matiin lampu kalau tidur, gitu. Paling hidupinya yang kayak lampu kamar, yang benar-benar cahayanya minim tuh, saya arahin juga ke dinding. Nggak yang ke arah saya, gitu. Nggak a ya ke arah kasur. Nah jadi, dengan cahaya yang remang-remang itu. Saya benar-benar merasa kayak, "Wah ini udah malam, udah waktunya istirahat." Itu juga bikin tubuh tuh, jadi kayak meresponnya itu memang, "Oh kalau udah gelap tuh, waktunya istirahat," gitu. Nah, selain itu juga, saya punya kebiasaan, minum air putih hangat, sebelum tidur. Saya nggak tahu itu ngaruh atau saya nggak tau ngaruh apa nggak. Cuma saya kebiasaan kayak gitu. Jadi, eee, kayak lebih tenang aja sih, pikirannya. Jadi nggak kayak yang, eee, kadang kan, kita suka haus tuh, tengah malam. Nah, jadi nggak nggak yang suka berasa haus tengah malam, gitu. Terus kalau untuk suhu ruangan, saya biasanya suka yang dingin, ya. Biar tidurnya lebih nyenyak. Eee, terus, ya diatur aja suhu ruangannya, sesuai dengan, eee, apa, yang kita biasa, biar tidur nyenyak, gitu. Jangan sampai yang kayak, terlalu panas atau gerah. Itu bikin kebangun di tengah malam mhm. Satu lagi yang pe paling penting tuh, ngusir nyamuk. Karena kadang kan <chuckles> heeh. Suara nyamuk, ketika kita tidur itu ganggu banget, loh. Nah, se iya itu bisa dilakukan, mungkin dengan menyemprot kamar, atau mungkin cari nyamuknya dulu, sebelum tidur. Biar, pas tidur itu nggak ada yang kayak, ngeganggu gitu. Benar-benar, kita tuh tidur heeh. Yang benar-benar nyenyak. Heeh. Gitu.
Mhm. Apa tuh? Oke. Mmm. Oke. Menarik, tuh. Mmm. Mmm. Oh. Ngerinya apa tuh, Kak? Oh. Oke. Heeh. Iya betul. Tidak nyaman, ya? Mhm. Oke oke. Apa tuh? Oh, betul. Denger, gitu, ya? <laughs>